Eu assim, não porque eu acho assim, ah, não tenho que ceder, mas porque eu espero o meu o meu tempo sabe? E o meu tempo às vezes não é rapidíssimo. <laughs> Às vezes é 1 dia, mas às vezes é 1 semana, às vezes é como aquele da a briga da páscoa que que eu joguei na cara dele semana passada. <laughs>
Entendi. Hum. Ah, então aí já tem coisas a serem ali analisadas, está? <laughs> Porque justamente é uma coisa que mina um pouco assim um relacionamento é você guardar uma coisa do passado e jogar na cara depois. E isso ai um mal resolvida. Quando vocês resolveram, assim, ou tentaram resolver isso da Páscoa, como ficou?
Uhum, é. Uhum, mal resolvido, né, quando é mal resolvido.
Tipo, você realmente desculpou e e e deu tudo certo na hora?
Assim, eh Não não, desculpei não e ele sabe. <laughs>
Ah, entendi. <chuckles> Você só guardou, ficou quietinha, falou: "Olha, preciso de um tempo" e depois voltou ao normal e nunca mais discutiu. Foi isso?
<laughs> Sabe o que que aconteceu? Olha a a a olha a situação o como a minha a minha questão já talvez tenha virado já patológica, né.
Certo, diga.
Praticamente assim, a gente discutiu, né, na quinta-feira antes da ce da da páscoa, e aí ele falou assim: "Ah, né, eh, tipo assim, ah, se se se continua desse jeito começa a se organizar, né, porque a gente não vai pra frente, não vai não vai durar". Começa a se organizar no sentido que, hum, eu tinha deixado o apartamento onde eu estava e fui morar junto com ele porque ele me chamou, assim, exaustivamente, eu não é que estava super entusiasta sabe, eu tinha chegado há pouco tempo aqui, eu queria ficar um pouquinho só, né, pra me dedicar assim aos meus objetivos e pra estudar, pra fazer minhas coisas. E não foi, não me arrependo nem nada, num todo relacionamento é feito de coisa boa e coisa um pouquinho mais estressante ou tem situações mais chatas, mas enfim faz parte, só que aquela coisa, né, ficou, ele depois no mesmo momento que ele falou 5 minutos depois ele já veio me pedir desculpa.
Uhum. Uhum. Sim. Com certeza. Sim.